Naloko in terms of ano?
Ah, kunyari ah, tawag dito, ah, parang na-scam ka, ganito ganyan kasi nga, siyempre, friendly ka eh. Eh, Pilipino tayo, di ba? <gasps> Parang ang dating niyan oo.
Hmm. <gasps> Ako kasi pagdating sa ganyan, mo mostly kasi ma ano eh, mas more on sa ki nakakalungkot man pero sa kapwa Pinoy kasi. <gasps> Pero kasi itong mga kinikilala ko naman kasi, <gasps> alam kong may kakayahan kasi sila. Na suportahan yung sarili nila. Kasi 'di ba usually, 'pag ano, magpapalibre sa'yo ganyan, di ba. Eh, yun kasi sa kanya, nalaman ko kung anong ginagawa niya sa propesyon niya, tsaka yung kakayahan niyang makapagbakasyon. So, parang hindi ako maha-hassle-an kapag magkakasama man kami sa susunod. Tsaka sobrang komportable lang.
Oo. Hmm. Oo. Oo, totoo. Ma ah, mm. Mm. Parang ang dating nag-open talaga siya sa'yo, ng sobrang ganyan. <gasps> Ah, ganda pala.
Mm, oo. So, parang nakuha niya yung loob ko. Tsaka i kung ano naman yung inaakto niya, talagang akma rin talaga sa sinasabi niya. Kaya rin natuwa rin ako sa kanya. Tsaka feeling ko ganun din yung, <gasps> um, pakiramdam niya nun sa'kin.
Mm. Mm, kaya talagang nag-click kayo? Mm.
Oo, kaya nga looking forward ako no'n, no'ng <gasps> nagpaalam na siya tapos bigla niya inalok, "Punta ka sa Dubai, akong bahala sa'yo." Mm.
Wow, naman! Ang sarap naman talaga sa pakiramdam ng ano, na magkaroon ng kaibigan, 'di ba? Lalo pagka ganyan na alam mo 'yon? Sa-sa travel mo lang siya nakilala. <gasps> Mm, mm. So, oo. Kaya nga. <gasps> So ayun, ano, tawag dito? Salamat sa pagbabahagi mo, talaga naman nag-enjoy din ako sa usapan natin. Ah.
Mm. Mm, totoo. Sobrang fulfilling niya. Salamat din sa pakikinig mo at sa oras. <gasps>
Oo, ayan. Salamat, sa uulitin.
Ah, Paalam.

Hindi, kasi nagkita kami, last day ko na sa Boracay. So, parang ang naging ano na lang talaga namin is yung magkasama kami nung gabi na yun. Tapos, ang kalog niya! Di ba siyempre sa mostly ang ano talaga, ang tradisyon, mga karaoke, ganyan. Tapos, di as in wala siyang pakialam kahit hindi ganun kaganda yung boses niya, wala siyang gusto niyang kumanta. So, parang sabi ko, "Ay, kering-keri, sige, ano, i-friendship talaga kita." Oo, nakikisama siya. As in, wala sa mukha niya, talagang, 'pag tinignan mo siya sa malayo tapos tahimik lang siya, eh, maski ikaw mai-intimidate ka. Pero, napaka ang warm ng ano ang warm ng pakikipag-usap niya, ganyan-ganyan. Tapos ino yun nga nag-offer agad siya, para "Sige, sabay nalang tayo, tutal pabalik ka na pala ng Manila, parehas tayo ng flight." Tapos nung kinuwento niya kung anong seat siya sa eroplano, ang lapit niya lang pala sa'kin, kasi nasa 16 ata yun.
Hmm, okey. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. <chuckles> Oo. Oo, talagang nakikisama siya talaga. Oo. Oo. Oo. Maano mo s sa Mm. Hmm. Oo. Mm. Oo. At talagang ano pala 'no, meron tsi meron na ring inta intansi oo, parang may ganun na rin pala talaga. Pero, hindi n'yo lang din napansin. Pero eto, hindi ka ba nakaramdam na parang mayro'ng pagkaduda, ganyan? Do'n kasi siyempre, first time n'yong mag-ano 'di ba, mag-meet sa ano, or first time n'yong, ah, mag mag-usap. Hindi ka ba nagduda, or something, parang meron kang, ah, pag-aalinlangan sa kanya na, dapat maging close mo 'to kasi ganito, ganyan? Hindi ka ba nagduda sa kanya? Wala naman?
Parang alam mo yung nakatadhana yung ano Oo. Mm. Mm. Wala eh. Hindi ako nagduda. Talaga kasi ako 'pag nakakakilala ako ng isang tao, binibigay ko talaga yung tiwala ko. Kasi nga, may mga pruweba naman na totoo naman yung sinasabi niya. Tapos, interesado rin talaga siyang magsabay kami. Tsaka siya yung nag-insist, na parang sabay na lang kami. So, yun, dumating yung flight namin, pagdating ng umaga, minessage niya ako. Sabi niya, um, "Nasa ano ka na ba, nasa port ka na ba?" Ganyan or ano "Pero kasi ang nangyari, hindi kami nakapagsabay, gawa nga na anong oras na ako umuwi. Mas una nauna siyang ano eh, umalis ng bar. Gawa nga na mag-eempake pa daw siya. Eh ako, nakahanda na yung gamit ko, kukunin ko nalang sa hotel ko, tapos aalis na ako. So, parang, hmm Ayon, nagkaroon ng aberya. So nauna siya, umalis siya ng 4:30, ako umalis ako alas-sais sa sa hotel ko. Pero nakaabot pa rin naman. Tapos parang nakakatuwa lang na parang kinamusta niya ako, na parang, "Na naka-ano ka na ba? Nakarating ka na ba sa plane? Ganyan "Sabi ko, "Hindi pa, um, pa-ano pa lang ako, pa, po port pa lang ako, papunta palang pa-transfer pa lang ako sa mismong airport." Tapos sabi niya, "Sige, ano, balitaan mo ako." Sabi niya, "Nilalamig ako." Taposs ako, ang nangyari na sa akin, sabi ko, "Ah, okey, nilalamig siya. So, kailangan ko siyang pakitaan ng hospitality." Ang ginawa ko, meron akong balabal
Mm. Ah. Ah, sabagay. Oo. Tama naman. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. So Mm. <chuckles> Oo. Mm. Oo. Hmm. Oo. Nakakatuwa naman, 'no? Oo. Oh, <chuckles> wow. Oo.